İş ve özel hayat dengesini nasıl koruyorsun?
Imm. Aslında biraz zor oluyor ama günü planlayarak biraz başa çıkmaya çalıştığım bir konu diyebilirim sana.
Hı hı. Anladım. Peki, genellikle, eee, işin mi yoksa özel hayatın mı biraz daha fazla ağır basıyor ve senin bu dengeyi korumanda, aslında, işlerini zorlaştırıyor?
Ya, aslında, biliyor musun, her ikiside. Çünkü çok, eee, yani, yoğun bir, eee, akademisyenim, çok yoğun bir çalışma hayatım var. Bundan dolayı, evet, her şeyi süresinde yetiştirmek, teslim etmek durumundayım. Eee, özel hayatıma gelince de, emm, okula yeni başlayan bir, eee, çocuğum var. Dolayısıyla, eee, o, yani, o denge, ikisi de çok yoğun, hani, ikisini de, eee, şey yapamıyorum, eee, hani, o mu, o mu diye. Evet, tek çocuğum var. Emm, şimdi, dolayısıyla
Hı hı. A. Öyle mi? Hı hı. A. Anladım. Kesinlikle öyle gerçekten. Tek çocuğun mu var bu arada? Anladım. Dolayısıyla, böyle bir şeyi ilk defa, eee, deneyimlemiş oluyorsun.
Ya, evet, evet, aynen öyle, eee, ilk defa deneyimliyorum. Bir de, şöyle, yani, şimdi, eee, benim doktoramın son senesi, eee, c eee, kızımın da ilkoku ilkokul e, yeni başladı. Şimdi o tam okuma yazmayı öğreniyor. Eee, benim de artık son senem bitmek üzere, artık her şeyin daha da, böyle, baskısını hissettiğim bir dönemdeyim.
Hı hı. Hı hı. Biraz her şey üst üste gelmiş gibi. Hı hı. Evet, gerçekten zor olmalı. Peki, eee, çocuğun doğmadan önce, sen de hâliyle, ııı, doktoranın son senesiydi ama tabii ki yoğun olduğunu anlayabiliyorum. Eee, çocuğunun biraz daha ihtiyaçları, daha az olduğu dönemlerde, mesela, bu dengeyi kurmak biraz daha kolay mıydı senin için?
Evet, evet, eee, hı hı. Ya, evet, eee, güzel bir noktaya değindin. Gerçekten daha kolaydı. Onu da şimdi anlayabiliyorum. Ya, ben aslında öyle düşünmüyordum ya, bu zaman da bana biraz, sanki, eee, bir şeylerin dengesini kaçırıyormuşum gibi hissediyordum. Eee, mesela, emm, anaokuluna gittiği dönemde, eee, resmî tatiller bu kadar sorun olmuyordu ama şimdi, eee, sürekli tatil dönemindeyiz bütün okulları kapsayan.
Hımm. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı.
Eee. A ha.
Peki, bu dengeyi kurarken mesela özellikle çocuğunla alakalı olarak ailenden ya da eşinden destek görüyor musun sence yeterince?
Tabii, tabii, eşimden çok destek görüyorum. Eee, yani, mesela sabahları okula, eee, eşim bırakıyor. Benim işim daha esnek olduğu için akşamları, yani, öğleden sonra daha doğrusu, eee, okuldan ben alıyorum. Eee, ya da, işte, ımm, sabah, emm, işlerini ben hallediyorsam, eee, sonraki işleri yine eşim ilgileniyor ama, tabii, emm, sadece biz baş başa olduğumuz için, hani, yanımızda büyükanne, büyükbaba olmadığı için, eee, biraz, eee, ik ikili bir şekilde yönetmeye.
A, ne kadar güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Sorumlulukları, evet kendi aranızda paylaşıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, o da biraz, eee, hâliyle zorluyor. Şundan dolayı zorluyor, yani, eee, çalışmak mecburiyetindeyiz ama bu, eee, bu mecburiyette de çocuğumuzun hayatından, eee, açıkçası çalmak istemiyoruz. Ama
Hımm. Evet, evet. Çok doğru bir düşünce gerçekten.
E, çalışmakta zorunluluk, yani, 2 gerçeklik var ortada. O yüzden, ımm, biraz zorluyor açıkçası.
Hı hı. Evet, biraz fedakârlık yapman gerektiğini hissediyorum söylediklerinden açıkçası ama bu evet, gerçekten söylediğin gibi çok normal bir durum. Sonuçta çocuklar hayatımızın, eee, en kıymetli, eee, canlıları, özellikle bu, eee, süreçte seni gerçekten anlayabiliyorum. Eee, şeyi merak ediyorum, özellikle bu dengeyi kurma aşamasında, eee, gününü planladığından bahsetmiştin. Mesela nasıl bir rutinin var? Eee, bana örnek bir iş gününü ya da belki eğer senin için daha, eee, anlatması kolaysa, hafta sonunu anlatabilir misin?
Evet, evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, şöyle yapıyorum aslına bakarsan. Eee, ya ha sabah 6.00 gibi güne başlıyorum ben, eee, kızım uyanmadan önce. Eee, dolayısıyla o uyanana kadar, eee, hazırlık işlerini bitirmiş oluyorum. Eee, yani, onun işte okul çantasını kontrol etmek, beslenme hazırlığını yapmak, eee, kedilerimiz var, kedilerin işleriyle ilgilenmek. Eee, güzel bir <chuckles> Evet, çok tatlı sorumluluklar ama hepsi de. Eee, dolayısıyla bir de kendi günü enerjik, eee, devam ettirmek adına kendimi de iyi hissederek başlamak istiyorum. Dolayısıyla, böyle, eee, küçük, basit rutinlerim var. Mesela kahvemi balkonda gibi. Eee, dırıp gün ışığına, eee, bakarak haya başlamak gibi güne. Eee, dolayısıyla kızım uyandığında bunların hepsi bitmiş oluyor. Emm, daha az stres olmuş oluyorum dolayısıyla. Eee, kızım okula
Hı hı. I hı. A, ne kadar güzel. O da ekstra bir sorumluluk gerçi, değil mi? Hı hı. A! Ne gibi? A, evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Aslında çocuğun uyanmadan, eee, kendine ait bir özel, eee, rutinin var. Hep kendinle ilgilendiğin anladığım kadarıyla.
Hı hı. Evet, yani, hem o var hem de, eee, kızım uyandıktan sonraki saate o koşturmacayı ve hazırlık tarafını bırakmamaya özen gösteriyorum, yani. O yüzden biraz uykudan alıp, eee, stres olmamak adına o hazırlık a a aşamasına o süreyi veriyorum. O da, emm, yani, sanki daha rahatlat daha kolaylaştırdı hayatımı. Çünkü kızımı okula göndermek daha kolay oluyor. Eşim bırakıyor çünkü. E, o noktadan sonra da kendi hazırlığımı yapıp işe gidiyorum.
I hı. Anladım. Hı hı. Anlıyorum. I hı. Hı hı. Evet. İşte seni neler bekliyor?
Çok şey bekliyor. <laughs> Eee, çünkü şöyle hem, emm, farklı, eee, binalarda çalışmak durumundayım. Yani, bir, eee, beyin
Genellikle. Hımm. Verdiğin dersler dolayısıyla farklı, eee, fakülte binalarını ziyaret etmen gerekebiliyordur.
Eee Evet, şöyle, beyin görüntüleme yaptığım için laboratuvarda olmak zorundayım. Haftada 2 gün hastanede, 2 gün, eee, ofis binasında, işte, cuma günleri de evden çalışıyorum. Eee, dolayısıyla, eee, o günlere özel, yani, ne yetişmesi gerekiyorsa günlük planlamamda bir öncelik sıralaması yapıp, eee, onun üstünden gidiyorum. Eee, bu biraz daha
Hı hı. A! Ne kadar ilginç. Hı hı. Hı hı. Evet, zamanı daha iyi yön yönetmek adına. Ne kadar güzel.
Evet, çünkü diğer türlü panikliyorum. <chuckles> Çok panikliyorum, diğer türlü. Hepsi süreli çünkü, hepsinin yetişmesi gerekiyor. Eee, eve geldi hı hı.
Hı hı. Hı hı. Bir de anladığım kadarıyla, haftanın farklı günleri neredeyse farklı programlar izlemek zorundasın. Çünkü bir gün hastaneye gittiğinden bahsettin, eee, bir gün derslerin var. E, dolayısıyla gerçekten yoğun bir, eee, haftalık program. Bir tane rutin yetim yetmiyor sana gibi, anladım.
Hı hı. Evet. Eee, şöyle, yani, onu da, a aslında, emm, ya, ilk zaman, ilk yıl biraz daha zordu ama deneyimledikçe, yani, hangisi işime yarıyor, hangisi yaramıyor şeklinde, böyle, deneme yanılma yöntemiyle, eee, planları oluşturup, ya, belki de biraz, eee, değiştirdikçe, diyeyim, düzenledikçe, eee, galiba ailemiz için en uygun olanını buldum gibi geliyor şimdilik ama yarın ne olur bilemiyorum. Çünkü, atıyorum, yani, çocuk hastalandığında bugün yaptığım hiçbir planlama işe yaramıyor. Eee, dolayısıyla o noktada tekrar bir, eee, düzenleme, planlama yapmak zorunda kalıyorum. Ama her şey hayata dair, yani, olduğu kadar.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, haklısın. Hı hı. Tabii ki, eee, bu söylediklerine katılıyorum ve de hayatı olduğu gibi kabul etmen de açıkçası bu sorunlarla baş etmen noktasında, eee, sana eminim destek olacaktır. Peki, şunu da merak ediyorum, iii, illaki, işte, çok böyle stresli olduğun ya da yoğun hissettiğin anlar oluyordur. Eee, bu anların üstesinden gelebilmek için belki kafanı dağıtmak için ya da, eee, odağını başka bir yere, eee, çekmek için, mesela, uyguladığın bazı yöntemler var mı?
Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle, çalışma masamı düzenliyorum. <chuckles> Eee, güzel bir müzik seçiyorum. Baya yarıyor çünkü şöyle, eee, yani benim kendi kişisel görüşüm bu tabii. Bununla ilgili benzer çalışmalar var ama ben sana kendi deneyimimden bahsedeyim. Yani şöyle, emm, etrafı toparladıkça zihnim de toparlanıyor. Yani özellikle çalışma masamı, ımm, biraz daha kullanışlı, belki daha sade, daha derli toplu, eee, daha böyle çalışma alanını genişletecek şekilde düzenlediğimde, tabii odayı da havalandırıyorum işte. Hava soğuksa dahi cam açıyorum mutlaka.
Hı. Bu sende işe yarıyor yani. Hı hı. Tabii. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Ve bu senin zihninde ferahlandırma işe yarıyor. Aslında ilginç bir metafor kurmuşsun, eee, çalışma ortamın ve zihnin arasında.
Imm. Hı hı. Ya evet ama çünkü bu, ııı, biraz da, ııı, mesleki bir bilgi. Yani zihnini yani odanı toparla, kafan toparlansın bakış açısı. Çünkü bu böyle. Eee, dolayısıyla Evet mesela geçenlerde, eee, ofise böyle, ımm, biraz ofis, eee, durumundan çıkardık orayı çalışma arkadaşımla birlikte. Mesela, eee, böyle perde asılan yere ışık taktık, böyle renkli renkli ışıklar taktık. Eee, işte birkaç tane bitki aldık. Eee, odadaki bitki sayısını çoğalttık. Böylelikle daha yeşil ve aydınlık bir ofis hâline geldi. Duvarlara böyle birkaç tane ikimizin de sevdiği tablolardan astık. Böyle bir fon müziği, bir de kahve makinesi aldık ofisimize mesela.
Hı hı. Hı hı. Ne kadar güzel. Ben de işe yaradığına da sevindim. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Kulağa hepsi çok güzel geliyor gerçekten. Çalıştığın ortamı kendi istediğin gibi düzenlemek aslında evet, eee, bu ortama, eee, belki daha konforlu hissetmeni de tetiklemiştir. Eee, bu değişimlerden sonra neler gözlemledin mesela?
<chuckles> Ya evet, öyle de oldu. <chuckles> Şöyle, emm, daha rahat çalışıyorum senin de söylediğin gibi. Çünkü daha konforlu hâle geldi. Neden dersen, eee, orayı çok, böyle, bir zorunlu bir alan, o işleri yetiştirmem gereken ve bunu yapmam gereken yer olarak görmüyorum. Daha keyifli, daha, eee, ev sıcaklığı ortamında, arkadaşımız ara ara ikimiz de sıkıldığımızda, eee, önce bilgisayarları kapatıp birazcık sohbet ediyoruz, işte, bir kahve yapıyoruz. Eee, güzel bir müzikli, birkaç dakikalık bir ara, emm, devam etmemizi sağlıyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne kadar güzel. Hı hı. Anladım. Aslında, eee, çalıştığın ofisi sıradan bir ofisten daha fazla, böyle, kişiselleştirdiğin bir alana, eee, dönüştürerek, eee, aranızdaki o bağı arttırmak gerçekten senin hem motivasyonunu hem de orada bulunduğun zamanlardaki hissiyatını, eee, iyiye getirmiş gıy ge geliyor kulağa. Gerçekten çok mantıklı bir hareketmiş.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, evet, öyle çünkü böyle olduğu zaman, eee, işi iş yerinde, yani, ofiste ya da neredeysem o gün orada bitirebiliyorum. Dolayısıyla eve geldikten sonra artık iş orada bitiyor. Yani, kapının arkasında bırakabiliyorum. Eee, yani, eee, ama yapamazsam, eee, öyle. Çünkü diğer türlü bütün gün, bütün gece, eee, aileme ayırdığım vakti de işe ayırmak durumunda, kalabiliyorum ama ben onu yapmak istemiyorum.
Hı hı. Hı hı. Çok önemli bir şey. Hı hı. Evet, seni anlıyorum gerçekten. Peki
Eee, o yüzden ofis ortamını bu hâle getirince daha iyi hissettik.
Hı hı. Tam tersi olduğu oluyor mu? Mesela, işe gittiğin zamanlarda aklının bir şekilde, eee, e eşinde ya da çocuğunda kaldığı durumlarda, mesela, bu işe olan odağını etkiliyor mu?
Ya, etkiliyor tabii. Özellikle çocuk konusu çok hassas bir konu ya da, eee, kedi çocuklarımız da öyle. Yani, onlar hastalandığı zaman, eee, ya da, böyle, iyi hissetmedikleri zaman, mesela, eee, işte, geçenlerde, eee, kızım, böyle, ufak bir soğuk algınlığı yaşadı ama ateşi vardı. Eşim dedi ki: "Ya, sorun değil, hani, ben evdeyim, teşekkürler. Ben hallederim, ciddi de bir şey yok." Ama tabii iş yerine gittim, aklım evde. Yani, dedim ki: "Nasıl?" O yüzden, eee, bu noktada da, işte, işe devam ederken sık sık haberleştik.
Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Hı hı. Çok geçmiş olsun. Hı hı. Hı hı.
Eee, kediler konusunda da öyle, yani, hastaysa, iyi değilse, işte, aklım kalıyor ama, emm, yönetilmeyecek durum da değil, yani, desteğinize bağlı tek olduğumda, eee, yönete yönetmekte çok zorlanıyorum. Yani, bırakamıyorum evde çünkü ama, eee, eşimin desteği bunu biraz daha kolaylaştırıyor.
Tabii ki. Tabii, doğru söylüyorsun. Hı hı. E, bunu duyduğuma sevindim açıkçası. Eee, şunu da merak ediyorum, az önce, eee, resmi tatillerden bahsetmiştin ve bunların çok fazla aslında sizin hayatınızı etkilemediğini söylemiştin ama genel olarak mesela daha uzun süre ta li tatillerde, bazen hatta bayramlarda veya sıradan misafirliklerde, eee, bu tür değişiklikler senin iş hayatını, eee, ya da aile hayatını etkiliyor mu?
Hı. Hı hı. Yani, şöyle etkiliyor biraz aslında, eee, sıkıcı geçebiliyor. Çünkü belki de bireysel bir şey, bilmiyorum. Eee, mesela yaşadığımız yerde çok fazla tatil var. Yani, sanki anne babalar hiç çalışmasın dedirtecek kadar çok tatil var. Dolayısıyla, <chuckles> ya, öyle düşünüyorum çünkü mesela şu an iki hafta tatil var, eee, ve ben evden çalışmak durumundayım. Dolayısıyla, eee, programım biraz aksayıp
Hı hı. Anladım. He, öyle mi düşünüyorsun. Hı hı. Çocuğunla ilgilenmek için mi evden çalışmak zorundasın?
E, evet, çünkü evde, yani, eee, eşimle paylaştık, bir hafta o, bir hafta ben şeklinde ama yine de, işte, bir gün ofis home office, eee, yani, evden çalışmak yerine, eee, bütün bir hafta, eee, evde çalışmak durumunda kaldım. Şimdi bu da, eee, şöyle dezavantajı oluyor. Eee, çok dengeli bir çalışma sistemi olmuyor. Çünkü, eee, evin işleriyle, eee, çocuğumun istekleriyle e ı ikide bir, böyle, ara verip kalkmak durumunda kalıyorum. Çünkü acil bir şey olduğunda mecburum. Hı hı.
Hımm, anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hımm, anlıyorum. Hımm, anladım. Aslında, evet. Her her an aslında, eee, çocuğun ya da ev işleri tarafından açıkçası, eee, dikkatinin dağılması, ııı, gereken durumlar olabiliyor, onlarla ilgilenmen. Bu da senin işine odaklanmanı açıkçası zorlaştırıyor. O zaman anladığım kadarıyla, eee, ofiste çalışmayı o açıdan, eee, tercih ediyorsun.
Evet. Evet, kesinlik Yani, dengeli ol olm olursa seviyorum. Mesela, cuma günleri, eee, yaşadığım bölgede, eee, genelde saat öğlen 1'e kadar çalışılıyor. Dolayısıyla cuma günleri evden çalışmayı tercih etmek benim için avantajlı. Çünkü kızım da çok erken çıkıyor okuldan, 1'de çıkıyor. Dolayısıyla benim o gün ofise gitmem çok mümkün değil ama haftanın 5 günü evden çalıştığımda gerçekten çok fazla uyarana maruz kaldığım için, eee, çalışma verimim düşüyor. Eee, belki başkası için öyle değildir ama benim için öyle. Çok fazla uyaran var çünkü. Hı hı.
Hı hı. Hı hı, ne kadar güzel. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru söylüyorsun. Hı hı. Son olarak bir de şunu merak ediyorum: E, birazcık tam tersi durumu soracağım aslında. Eee, işlerinin çok yoğun olduğu zamanlarda, eee, senin bazen, eee, ev işlerinden ya da çocuğundan, açıkçası, bazı durumlarda feragat etmen gerekebilir. Bu durumlarda eşinin sana, eee, çok destek olduğunu söylemiştin ama genel olarak bu yoğun zamanları, eee, nasıl yönetiyorsun?
Hı hı. Eee, yani, geceleri de çalışıyorum. O zaman, eee, yani, biraz, ııı, mesela kızım çok erken yatağa gidiyor. İşte 8, 8'e çeyrek kala gibi, eee, yatağa gidiyor. Dolayısıyla, emm, yani, o saati dinlenmek yerine çalışmaya vermek durumunda kalıyorum. Eee, çünkü akademik yaşamda bu maalesef bazen kaçınılmaz olabiliyor.
Hımm, anlıyorum. Hı hı. Anladım. Hı hı, anladım gerçekten. Eee, teşekkür ediyorum genel olarak verdiğin açıkçası samimi, eee, bilgiler için. Eee, çok keyifli bir sohbetti benim açımdan, tekrar teşekkür ederim.
Benim için de öyle. Eee, ben çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hoşça kal.